Nih Kak, aku mau tanya nih Kak. Kan, Kakak sebenernya udah udah punya pasangan belum Kak atau pacar atau mungkin udah berkeluarga Kak? Atau punya temen nih?
Eee, udah sih Kak. <chuckles> Udah berkeluarga, banyak teman juga ya kan. Pernah punya pacar juga kayak gitu pokoknya, ya udah di jalaninlah semuanya. Iya betul, mhm.
Oh, oke. Oke. <chuckles> Udah banyaklah ya pengalamannya ya? Nah, aku boleh nggak sih Kak nanya, gimana sih Kak cara ke Kakak nih Kak untuk ngejaga hubungan dekat nih Kak, meski mungkin, eee, terserah konteksnya Kak, mungkin ke istri Kakak atau ke temen Kakak nih meski sering sibuk sama layar Kak, gimana sih Kak cara ngejaga hubungan dekatnya? Mungkin mungkin pertama ke konteks pertemanan dulu kali ya Kak, bisa menjaga hubungan dekat ketika sama-sama sibuk nih sama layarnya masing-masing, layar HP ini maksudnya?
Oh, oke. Biasanya kan gini, kita itu kalau udah di depan layar, di depan HP, di depan laptop itu kita kayak kejebak layar gitu Kak. Jadi kita itu kerja, cek, scroll, itu semuanya kayak numpuk-numpuk gitu Kak di layar. Jadi kita sadar tuh, wah ini betul-betul menguras perhatian kita ke layar itu kan. Jadi hubungan dengan teman, eee, apa ya, dengan pasangan itu biasanya enggak di telu terlupakan kan. Ditambah lagi ditambah lagi biasanya itu, biasanya saya tuh ngomongnya yang penting-penting aja sih biasanya Kak. Misalnya gini, ketemu ketemu teman atau teman dekat sekalipun, ke pasangan sekalipun itu ke itu biasanya kalau saya ngomong itu yang penting-penting aja sih Kak. Nggak lang nggak banyak ngomong biasanya kan. Nah, itu juga tuh.
Betul. Betul. Oke. Contohnya apa Kak? Yang penting-penting Kak, biasanya Kak? Entah itu kerjaankah atau bisniskah atau apa Kak?
Biasanya kan kalau kita ketemu teman itu biasa o obrolannya dari A t A sampai Z kan biasanya? Itu banyak hal yang biasa di di apa ya, diobrolinlah, misalkan ka kalau ketemu kan. Mungkin ngomongin tentang si C, si D, ya kan? Menurut saya itu nggak penting sih. Maksudnya, me memang kalau misalkan
Betul betul banget. Oh, oke. <chuckles> Oh, gosip ya. Gosip atau gibah itu nggak penting ya.